जी, तो ये तो स ठीक है मुझे लगता है आप इस पर कोशिश भी करेंगी और एक चीज़ और जो मुझे लग रही है कि जैसे आपने इसके लिए अभ्यास किया, एक तरह का रोल प्ले किया, और उसी में अगर जैसे हमने उपलब्धियों की बात की थी और आपने कहा भी कि आपने कई बार अपनी उपलब्धियाँ गिनाई भी हैं। पर अक्सर कई बार ये भी होता है कि क्योंकि अगर आप ठंडे दिमाग़ से सोच कर एक सूची बना लेती हैं जिसमें आप कोई भी ऐसी चीज़ छूट ना जाए जो कि अ, जब आप साक्षात बात कर रही हैं उस वक़्त वो मिस हो जाए तो आपको दोबारा मौका तो मिलेगा नहीं अगर वो बात बंद हो गई तो, अगर उस चीज़ की सूची आप अपने पास तैयार रखें एक लिस्टिंग सी, जिसे आप अपने मोबाइल में या किसी चीज़ पर रख लें, कि भई आप कौन सी ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं हैं, क्या अपनी उपलब्धियाँ हैं? और उनके क्या परिणाम क्या रहे? भई, हो सकता है कभी आपने बहुत अच्छा काम किया हो और आगे व्यूवरशिप बहुत बड़ी हो। इन चीज़ों का अगर नोट बना लें तो जब आप इस बारे में बात कर रही हैं ना, ये आपको उस वक़्त शायद एक मुद्दा दे सकता है, एक बड़े, जिसे कहते हैं ना बड़े सॉलिड पॉइंट्स दे सकता है तो ये भी आप करके देख सकती हैं। उम, आपको लगता है ये संभव होगा?
जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। हुँ। हाँ। हम्म। हाँ, हाँ जी। हाँ, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी है, और मतलब ये बिल्कुल हेल्पफुल हो सकता है कि अगर मैं लिख लूँ और उस कॉन्फिडेंस के साथ बोलूँ कि देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मतलब एक तो वही होता है ना कि कई बार कॉन्फिडेंस नहीं होता बात करने का या फिर वो होता है। पर हाँ, अगर
हुँ। जी, जी, जी, बात याद नहीं आती कई बार कि मुझे कहना क्या था? जी।
हाँ, कि अरे मुझे तो शिट ये भी बोल बोल सकती थी मैं अरे शिट मैं ये भी। पर हाँ, मुझे लगता है कि आपने जो भी ये सजेशन दिया है ये बिल्कुल हेल्पफुल हो सकता है और जो आपने इवन पहले वाला भी दिया था कि मैं रोल प्ले करूँ, या डायरी में नोट कर लूँ। मुझे अच्छा लगा ये सजेशन और मैं एक्चुअली रियल में बिल्कुल ट्राई करुँगी इस बार ऐसा करने का, और आपको ज़रूर याद करुँगी कि ठीक है, किसी को बहुत सुंदर एडवाइस दी।
हुँ, जी। हुँ, हुँ। बी जी। जी, जी, जी, मेरी भी शुभकामनाएँ हैं कि आप वाक़ई में ये बात कर पाएँ और आपके मन की बात हो जाए और आपसे जब मैं अगली बार मिलूँ तो आप मुझे खुश दिखें कि हाँ, जो आपने सोचा था वो कर दिखाया।
जी। जी, थैंक यू सो मच आपने बहुत सुंदर मुझे एडवाइस दी और डेफिनिटली ये मेरे को हेल्प करेगी, मेरा पूरा विश्वास है ऐसा लगता है मुझे।